Oye, y platícame, eh, ¿qué papel juega la cocina casera en tu bienestar?
Uy, yo creo que es un papel muy grande, es muy, muy, muy, grande, este, sí. Eh, mira, creo que un poco de contexto. Yo tengo muchos problemas médicos en mi historial entonces. Claro. <chuckles> Entonces, más que, o sea, cocina casera, pero también relacionado como con cocina saludable, ¿no? Entonces, em, creo que aunque sí puedo conseguir comida saludable en en en la calle, no en todos lugares. A lo mejor no es tan fácil de de acceder a ella, pero creo que el saber hacerlo en un plan casero es de mucha ayuda. Aunque no tuviera todos estos defectos, este, creo que, o sea, es es mucho mejor. Es más.
Mm, sí. Oh. Entonces es indispensable. <chuckles> Mm, ya. Sí. Ujú. Sí.
Sabes lo que haces, sabes los ingredientes que estás utilizando. Entonces, para mí, o sea, es primordial tener una alimentación que se hace en casa antes que en en la calle o por pedidos o en aplicaciones, o todo eso. O sea, para mí sí es mucho mejor darle ese papel principal a la cocina casera.
Ujú. Oye, y entonces, eh, mm, como es por cuestiones de salud, según lo que eh, lo que compartes, ¿también tendría que ver, eh, o tiene un rol importante el hecho de que los ingredientes sean, eh, lo más naturales posibles?
Ujú. Sí. Sí, justo. Em, mira, yo mi problema era relacionado con el azúcar. Entonces, eh, yo, no sé, tiene poco tiene unos 3 años más o menos, que a mí me diagnosticaron con este problema, con esta enfermedad. Entonces, yo, literalmente, casi, casi, tiré todo lo de mi alacena y me puse a investigar sí. Sí, justo. Literalmente, porque, precisamente, este era uno de los ingredientes más problema en todo lo que tenemos en nuestra alacena, o sea, tiene azúcar, azúcar, azúcar, azúcar. Entonces, yo tuve que empezar desde cero, para cambiar mi cocina, o sea, para cambiar mi alimentación. Entonces, eh, sí, o sea, los el el saber qué es lo que tengo en mi alacena, qué ingredientes es lo que estoy comprando, o sea, para mí es fundamental y es lo, o sea, es lo primordial en que le doy a a mi cocina, o sea, a mis a a mi al momento de cocinar, o sea, es lo primero en lo que me fijo.
De acuerdo. Ujú. Empezaste de cero. <smacks lips> Sí. Okey. Mira, este, qué qué lamentable, pero también qué afortunada de poder tener esa oportunidad de de reconstruirte, de volver a hacer este, una nueva versión de ti más saludable. Oye este pero eh, ¿hay que sacrificar algo de del gusto de la comida, de lo emocional de del en este caso de los postres o de los dulces? Eh, em, ¿en beneficio de la salud o o sigue manteniéndose ese ese equilibrio entre gusto y salud?
Claro. Mm. Mira, yo creo que en todo lo que tiene que ver con la alimentación y cuando decidimos tomar un camino a la alimentación saludable, ya sea por decisión propia o por cuestiones médicas, eh, mm, creo que lo más importante es tener un balance, tener tener un equilibrio, eh, no sa satanizar, ni tampoco, o sea, matarte de hambre o o sea, sacrificar todo. Creo que eso no es lo correcto, porque al contrario eso te viene generando más problemas de salud, de salud mental. Entonces, sí tuve que sacrificar muchas cosas por un tiempo, porque mi situación, o sea, fue grave en su momento. Entonces, sí me tuve que sacrificar. Pero ya con el paso del tiempo cuando vas o bueno al menos cuando fui yo personalmente, em, pues como metiéndome un poco más a este mundo de de de cosas de ajá, de comida saludable y de cosas healthy y todo eso, este, como que vas soltando un poquito la rienda. Tienes un poquito más de libertad porque, pues, tus niveles se van estabilizando, ya tienes, a lo mejor, una ventana un poco más grande para decir, me puedo comer 2 días seguidos, este, no sé, un chocolate, ¿no? En vez de de dejarlo para una vez a la semana. Entonces, es importante el equilibrio, es importante tenerlo en en cuenta y también pero también importante valorar y darle importancia a tu situación. No a lo mejor no siempre vas a poder tener un equilibrio 50, 50. A lo mejor a veces nada más va a ser un un 90, 10. Entonces.
Sí. Sí. Ujú. Ya. De la comida saludable. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. A veces. <chuckles>
A veces, ¿verdad? Pero, este, sí. O sea, no ni satanizarse ni ni restringirse es lo correcto, la verdad.
Ajá. En ese sentido, entonces, eh, tú podrías decirnos que eh, según lo entiendo, lo que importa es lo que haces la mayor parte de las veces, pero, este, no tampoco que sea una una regla inflexible que te pueda llevar a a sentirte todavía peor, ¿verdad? ¿Hay alguna receta que te que te, eh, guste especialmente, que tú digas, ah, esto es algo que que aprendí, que me gusta mucho?
Ujú. Sí. Sí, mira, yo antes de de tener este cambio de alimentación, mi comida favorita, eh mm, así como del del diario, por así decirlo, era es es pollito en crema de chipotle con con vegetales y puré de papa, ¿no? Entonces yo yo me podía hacer un plato, o sea, un plato que parecía que ibas a alimentar a 3 personas con eso, casi casi, ¿no? Entonces, ya cuando me ingreso ya a este mundo de conocer las porciones que necesita mi cuerpo, eh, cuidarme, todo esto, tuve que ada yo dije, tengo que adaptar esta receta porque yo no puedo vivir sin mi pollito con chipotle. Entonces, la adap la adapté y como mencionabas anterior, o sea, ujú. En este sentido, al menos en esta comida, no tuve que sacrificar el sabor, pero sí tuve que aprender a cambiar los ingredientes para que fueran más, eh
Ujú. Ujú. Oh, qué rico. <giggles> <laughs> Ujú. <laughs> Ujú. Mm.
más a apropiados y sin tanto efecto sobre mí. Entonces, yo ahorita me sigo haciendo mi pollito en chipotle y me sigo haciendo mi puré de papa y mi porción de vegetales, pero ya en un plato normal. <laughs>
Ujú. Ajá. ¿Sí fue exitoso entonces el el el paso? Ah, muy bien. Oye, pero entonces, según lo que tú me platicas, eh, no es, eh, solamente entender cuáles son los ingredientes adecuados, sino también tener la sensibilidad, eh, de de, eh, descubrir cuá cuándo tu cuerpo cuánto necesita tu cuerpo y y darle un alto cuando ya, eh, te dice que ya está ahí.
Sí. Ujú. Exacto. Sí, exacto. Y es que mira, creo que comúnmente, em, a lo mejor, no sé, Latinoamérica o quizá el mexicano es de no, yo creo también a Estados Unidos, o sea, voy a meter a todo a todo el continente americano. <laughs> Muchas veces claro, muchas veces no tenemos como la conciencia de lo que es una porción. Una porción adecuada, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener, por ejemplo, o sea, el sobrepeso o enfermedades, o sea, la diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, realmente si te das cuenta o si te pones a investigar de eso, todo está relacionado a la alimentación. O sea, todo tiene un una mayor parte o una menor parte, pero viene dando a la alimentación. Entonces, a mí me sirvió mucho Mm, no, no no di con ese tema o no empecé a estudiar ese tema por gusto, o sea, el realmente fue porque si no mi cuerpo o sea, ya no estaría aquí presente.
Ujú. Ujú. <chuckles> Todos parejos. Ya. Mm. Sí. Ujú. Colapsaba. Ajá.
Entonces exacto. Entonces pero me sirvió demasiado y estoy muy agradecida porque ya cambió hice como que este reseteo de mente, reseteo de de perspectiva, y me ayudó bastante al conocer
Ujú.
conocer mi cuerpo. Conocer lo que necesita mi cuerpo y conocer cómo se lo puedo dar sin exacto, ujú. O sea, en qué cantidad, en qué forma, en qué presentación. O sea, todo y también qué es, o sea cómo influye esta porción, cómo influye todo eso, o sea dentro de mí, ¿no? Entonces sí es importante a lo mejor no obsesionarse no obsesionarse porque eso está pésimo, o sea te te da otro o sea no, no, no. Son es muy muy feo el tener esa obsesión con lo que vas a comer pero sí conocer. Sí, claro. Exacto. Entonces, pero sí conocer. Creo que es importante que todos conozcamos para precisamente para evitar estas enfermedades que, pues, o sea, te van matando poco a poco y porque muchas son silenciosas. Entonces, eh, cambiar este esta mentalidad, eh, creo que es muy beneficioso y pues sí. O sea, conocer cómo influye la comida en tu cuerpo y cómo puedes utilizar la misma comida en diferente porción y te sientes satisfecho y te está haciendo un bien, al contrario de de dañarte.
Ya. ¿Y en qué cantidad? Ujú. Ujú. Te desgasta, emocionalmente. Mm. Mm. Ujú. Sí. Oye, y y pues, eh, tienes la fortuna de estar en un tiempo donde, eh, tener acceso a alternativas de alimentación sana, este, es es mayor a, eh, ol eh, hoy en día puedes abrir, eh, alguna aplicación o algún lugar, un sitio y pones, eh, recetas sanas y encuentras muchas, ¿no? ¿Eso fue una ventaja, para ti?
Ujú. Sí, sí, ju y ap y r y a demás de que, o sea, además de buscar las recetas y todo eso, em, también el el tener la accesibilidad en el supermercado a encontrar productos más naturales, eh, sin azúcar, sin conservadores, sin esto, sin aquello. O sea, fue una combinación de de ambos, porque también por redes, pues, vas buscando y vas encontrando, y ya sabes qué buscar, ¿no? Entonces, o sea, sí fue.
Sí. Ujú. Ujú.
Una ventaja que también agradezco mucho que lo estoy viviendo en esta en esta, en esta época del si del siglo XXI, porque porque sí, o sea, ha sido, creo que sí sí es la diferencia, hace incl y no tan c no tan lejos, o sea, de 20 años, o sea, no podías acceder a a tanta información tan fácil, en especial en esto de, o sea, de la de la comida, o sea, sí es ha sido un gran cambio y una gran, eh, ventaja para para mí.
Sí. En ese tiempo, ajá. Hace 20 años, sí. Ah, muy bien. Fíjate que que sí, este, digamos que, eh, la, mm, tecnología generó muchos de estos conflictos, de estos problemas de salud que a hoy vivimos hoy en día, pero la tecnología también brinda las alternativas para poder, de alguna manera, superarlos y y sacar provecho de lo que de lo que los demás han aprendido, ¿no?, para para salir. Exactamente. Oye, y y, este, en la cuestión económica, ¿es es igual, más caro, más barato, mantener una alimentación sana? ¿Cómo lo ves tú?
Ujú. Exacto. Pues mira, yo creo que, mm, para mí, por ejemplo, o sea, a mí en lo personal, para mí ha sido igual en cuanto al gasto, solo que, pues, es que depende, por ejemplo, pues, dices, quiero comer sano, ¿no? Voy a hacer mi mandado sano, saludable, pero tampo pero no dejas de comprar lo lo dañino, o sea, no dejas de comprar galletas o refresco o así, y entonces, estás haciendo un gasto doble, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo me enfoqué solo en lo saludable, adiós golosinas, adiós postres, adiós galletas, adiós todo esto, entonces, pues, me quité, como por así deci o sea, nada más nada más reemplacé, solamente reemplacé productos. Entonces, para mí, en la cuestión económica, mm, al menos en el mandado, para yo hacer en mi casa, sí hay productos más caros, pero también hay productos, eh, accesibles. Entonces, a mí, en mi economía personal, yo me voy por lo accesible y que me hace bien, en vez de buscar algo más, este, más caro, pero también lo hay. O sea, ya ahí cues es cuestión de gustos, yo creo, y y, pues, a lo mejor, qué tanto quieres caer, a la vez, es es es sola mercadotecnia. Entonces pero para mí, ha sido igual.
Ujú. Sí. Ya. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Entonces, al renunciar a todas esas alternativas dañinas que que, mm, no te recomiendas, este, eh, liberas dinero para poder dedicarlo a la salud, y eso a mantiene un equilibrio. Eh, ¿algún algún, este, consejo que pudieras darnos para tener una una cocina, eh, casera sana y que pueda ayudarnos a a tener un bienestar mayor?
Ujú. Sí. Yo creo que la principal es solamen no, pues, o sea, no verlo como algo malo o como algo negativo el el cambiar las cosas, ¿no? O sea, oye, a lo mejor en vez de usar, no sé, por ejemplo, panko para empanizar, pues usas avena. Entonces es un cambio muy simple y creo que ese es como el principal consejo que yo siempre he dicho cuando me preguntan es que cómo se te hizo tan fácil el cambiar, em, o sea, a otro tipo de alimentación. Y yo, pues, es que solamente buscas las las alternativas. Creo que es lo principal, buscar las alternativas y también buscar ayuda. Buscar ayuda, este, para que se te haga más fácil implementarlo en tu cocina, em, del diario y y, pues, no satanizarse, o sea, tampoco si, oye, si mañana se me antoja una pizza, pues, voy y me compro mi pizza o o me hago mi pizza. O sea, que también, o sea, buscar esa opción de hacerla tú mismo, o sea, está increíble. Porque aparte la haces a tu gusto y y sabe muy rica. Entonces, o sea, no sé.
Ujú. Ujú. Ujú. Ya. Ujú. Sí. Ujú. <chuckles> Me la como. Ajá. Ujú. Sí. Y sabes lo que estás comiendo. <chuckles>
Claro. Entonces mientras no satan satanicen, o sea, este tipo de alimentación en la cocina y jueguen con ella, o sea, es está increíble. Entonces, que se den la oportunidad.
Ah, pues un excelente consejo y creo que, eh, cualquier persona puede puede sacar provecho de todo lo que tú nos compartes aquí. Te agradezco mucho por la oportunidad de de platicarlo.
No, muchas gracias a ti por darme el espacio y por escucharme. Espero tengas un bonito día, nos vemos.
Adiós.